で、それの、ポップアップに行って、あの、そこでも、ちょっと私服1着と靴下、に2本とか、買ったりして
うん。
で、ま、ほんとに、ま、そその、ポップアップのに関しては、あの、今後、同じ商品が買えるとは限らないっていうところの特別性があったので、ま、そこは、自分的にはいいんですけど、なんか、その、例えば古着屋に、あの、お宝探しをしに行ったりとかした時に、結構、こう、なんか、こう、買いすぎちゃったりとかもあったり、今月はなかったですけど、先月とかが、なんか、ははい。1万円ぐらいお金使っちゃったりして、っていう感じですかね。
うんうん。 うーん。 うんうん。 うーん。その、今月は、まあ、だいたい3万4万ぐらい使って、先月も1万ぐらい使ったってことですけど、その、金額っていうのは、結構、ご本人の中では、かなり予算オーバーしてる感じですか？
はいはい。 えっと、それっていうと、別になんか、その、ま、今月はもちろん予算オーバーではあるんですけど、あの、ちょっと使いすぎちゃったなっていう感覚はあるんですけど、1万円ぐらいだったら、別に、まあ。まあまあまあ、っていう感じで、特に予算も決めているわけじゃないっていうのが、たぶん一番問題点なんですけど、ま、いちまんえんぐらい月1万円ぐらいだったら、まあ、服に全然使ってもいいかなっていうぐらいではありますかね。
うん。 ああ。うんうん。 うん。なるほど。そうですね。じゃあ、家の中も結構、お洋服だらけって感じですかね？
そうですね。あの、はい。まあ、だいぶ服を置くところは無くなってきたなっていう感じがありますね。
ああ、なるほど。ええと、毎回買うお洋服っていうのは、何かジャンルは統一されてるんですか？それとも何か、もう、気分でいろんな、こう、ジャンルとかいろんな、こう、雰囲気の服を買いあさる感じですかね。
はい。 そうです。でも、きうあの、気分で買い漁ってるつもりなんですけど、気づいたら大体カジュアルアメカジ系に、あの、収束していってますね。なんか、その、こういう、も用途で買った服じゃないんだけど、なんか僕が普段着てる服とかに、あの、合うなみたいな、合わせちゃえみたいな感じで、あ、合うわみたいな感じで、あの、アメカジ系に収束はしてますね。
ああ。 ああ。うんうん。 うんうん。

あの、ちょっと今日お話聞いていただいて、何かアドバイスいただけたらなって思ってることがあるんですけど、よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。どういうことでしょうか。
ありがとうございます。あの、ま、一言で言うと、予算内で、あの、いい買い物をするにはどうしたらいいかっていうことなんですけれども
はい。
あの、僕服が好きでですね、あの、ファッション好きなんですよ。で、はい、つい買い過ぎちゃうんですね。で、結構今月とかも、なんかもうほんっとにファッション系のふものに、多分もう
うんうんうん。ああ、いいですね。うんうん。 うーん。
結構なお金、4万円ぐらい、つ4、5万ぐらい使ってて、<laughs> えっとね、あの、どうしたらこう予算内に収められる、で、予算内でかつ、こう自分が満足できるっていうとこに落とし込めるかなっていう、あの、ご相談なんですよね。
うんうんうん。うんうん。 はい。なるほど。えっと、毎月4、5万ぐらい買ってる感じですか？
うん。はい。 いえいえ、全然そういうわけではなくって、なんか、ま、今月はたまたま噛み合ってそれぐらいいっちゃったってだけなんですけど、なんかずっと欲しいと思ってたローファーがあって、で、なんかそれが、あの、ずっと売り切れてたんですよ。
うんうん。 うん。 うんうんうん。
で、あの、自分のサイズまで測ってるんあと買うだけだったんですけど、ずっと売り切れてて、どうしよっかなと思ってたタイミングで、メルカリで、あの、ちょ定価よりちょっと安いほぼ新品みたいな、しかも僕のサイズのものが30分前に売り出され始めてて。で、これは買うしかないと思って買って、で、なんか、今日、ほ他にも今月、あの、僕ストレンジャーシングスがすごい好きで、ネットフリックスのドラマの
ああ。 うん。 うんうんうん。